Ну, иногда да, иногда нет, <chuckles> по-разному бывало. Вот, э, и, э, как бы, ну, вот и, соответственно, было логично, да, что вот идти на какое-то там такое направление технологическое. Ну, увы, что-то не пошло. Я понял, что всё-таки не совсем то. И я и я понял, что раз всё-таки такая техническая часть- это не совсем прямо то, что вот у меня, э, прям совсем моё, то, наверно, мне стоит, э, обучиться организовывать процессы и, может быть, создавать такие, как бы, компании, э, инновационные инновационные, да, какие-то такие вот, эм, где вот можно было бы что-то изобретать, что-то придумывать, потому что, в принципе, предпринимательство- это как раз-таки про изобретение какой-то идеи новой или про доработку её. Но это всё инновации.
Мгм. Мгм. Мгм.
И, собственно, вот я решил там идти как-то в это направление, стал готовиться поступать там на менеджмент, э, ещё в там, в своей стране, но не поступил. <chuckles> Там очень большой конкурс был, я не прошёл.
Мгм. А ты, получается, бесплатно, да, хотел? Платно же там, вроде, всех берут.
И мгм. Да. Ну, не всегда. Л же всех платно берут, вот, но я хотел бесплатно, да, потому что обучение было дорогое, бесплатно не прошёл. И мне оставалось только там, ну, чтобы там не сидеть, м, сложа руки, там, допустим, поступать в колледж, потому что университет не получилось.
Мгм. Мгм. А ты, з кстати, не расстроился, когда не поступил? Какие у тебя мысли были, эмоции? Мгм. Но не сдался, получается?
И я, вот, искал колледжи <sneezes> Рас расстроился, на самом деле. Расстроился. Э, но й Не сдался, да. Но я понимаю, что, может быть, я где-то там мог бы и больше усилий приложить, лучше подготовиться. Вот, но из-за того, что я так метался из стороны в сторону, то не сильно много времени было на самом деле на всё про всё. <chuckles>
Мгм. Мгм. Ну, у тебя получается очень много метаний. Ты, наверное, близнецы, да? Нет? <chuckles>
М, и

<chuckles> Нет. <chuckles> Вот, но, э, ну, просто сложно ж выбрать, э, школьнику после школы сразу там, кем он хочет быть всю жизнь, да?
Мгм.
И лучше, чтобы этот процо процесс как можно быстрее прошёл, да, м, чем вот как-то учиться ради корочки, потом всю жизнь страдать, занимаясь нелюбимым делом, э, вот, и я решил именно идти по такому пути внутреннего такого равновесия, да. А, и, м, не поступил, но вот начал искать как какие-то похожие специальности в колледжах и нашёл, что, наверно, самое близкое, что может быть, это логистика. В принципе, мне нравилось там, я в географии там неплох был, а, и мне очень нравилось там продумывать там наилучшие маршруты, какие-то вещи. В общем, мне это было близко. Поэтому я поступил на логистику, и это вот было 1 образование, которое я закончил, уже вот такое вот профессиональное.
Конечно. Мгм. Мгм. Прошёл, получается, сдал все экзамены уз удачно, да.
Всё ещё среднее <chuckles> Да, я с красным дипломом закончил. Да, м, мне это легко давалось, потому что мне это было очень интересно. Эта тема вот, там я даже к к экзаменам практически не готовился, потому что я как будто бы всё знал. <chuckles> Практически.
Вау, ничего себе. Ну значит, это твоя действительно профессия оказалась.
Но я по ней не работал ни дня. <laughs> Разве что на практике в лоу ходил. <chuckles>
О, боже, опять не почему? Здесь-то уже твоё, всё, закончил, диплом, нравилось, почему нет опять?
Ну, потому что всё-таки я стремился вот к менеджменту, к чему-то такому, а логистика- это вот какая-то часть процессов, причём она была там и операционная, не какая-то управленческая тоже, но эти знания на самом деле очень важн важные, и это был очень интересный этап. Эти 2 года, которые я учился там на логиста, а, мне очень понравилось. М, я думаю, что э вот это не прошло зря.
Мгм. Ну тебе пригодилась, да, эта профессия, получается, всё равно. Не зря ты отучился, не пожалел.
Да, да, я думаю, что она пригодится ещё и в будущем, да, вот где я там я буду, может быть, работать там менеджером или свой бизнес какой-то будет, э, то там логистические процессы- это неотъемлемая часть практически любого бизнеса, и я п что-то в этом понимаю. И вот. Я рад, что там как бы у меня есть образование в этой сфере. Я думаю, что это было не зря. И щас эти знания пригождаются во многом, ну, понятно, не вс не не всё напрямую, да, но какие-то экономические там предметы у нас были, да. И вот сейчас я учусь уже, э, вот на той специальности, которую я назвал, да, эм, это предпринимательство и менеджмент инновации, да, это вот как раз таки вот то, что вот ближе всего ко мне, как раз таки то, к чему я стремился. Я поступил уже совсем в другой стране, в Европе, ам, и
Мгм. Мгм. На менеджера. Мгм. Мгм. И как, кстати, отличается учёба в твоей стране и в Европе, где тебе больше нравится?
В Европе больше нравится. Тут всё-таки б больше уважения к студентам, э, вот, э, как-то более такой лёгкий процесс обучения, э, м, м
Почему? Мгм. А некоторые говорят, что чересчур лёгкий, что и уроков не задают. У вас там как, нормально всё с этим?